Ờ, hồi bé thì thật sự nó đã có nếu mà để nói về hồi bé thì thật sự là ký ức, ư, hồi bé đối với mình thì nó không còn nhiều, nhưng mà cái dịp mà gần nhất là khi mà mình, ờ, trở về Việt Nam thì mình đã đi ăn ở cái, a, phố ở trên phố cổ thì là mình đã đi ăn quanh chợ về đêm. Ờ, đó là những cái nơi mà
Ừm, ừm. Ồ, vậy là buổi đêm là có một cái màu sắc khác nữa ha, hay quá.
Ừm. Mình thích đi sư đi ăn buổi đêm vì nó thật sự rất là thú vị và buổi đêm thì có rất nhiều những cái món mà mình rất là thích, ví dụ như là kem này, kem Tràng này, chả cá Lã Vọng và bánh tôm nha, rất là ngon.
Ừm. Ừm. Wow, ồ, kem Tràng Tiền ngon thật. <laughs> Ừm. Ui, vậy là cái khu chợ này hông có chỉ là xôn xao vào buổi sáng và những cái dịp lễ Tết, mà nó còn cả có một cái bộ mặt khác khi về đêm hả? Vậy thì bạn có thể chia sẻ thêm cho mình biết là cái chợ đêm đó đó, nó có gì thu hút bạn so với cái chợ ban ngày hông?
Ờ, chợ ban đêm, chợ ban ngày thì có tất rất là nhiều các cô chú và các anh chị em, những người của gia đình họ đi chợ để chuẩn bị cho, ơ, 1 tuần ăn uống của gia đình hoặc là 1 ngày ăn uống của gia đình, nhưng mà chợ về đêm thì nó có một cái thú vị hơn, đó là thường nó sẽ dành cho lớp trẻ và những các các bạn bè mà
Ừm, đúng rồi. Ừ, ừm, ừ. À, các bạn trẻ đi ra tụ tập, đúng hông? Ừm.
Ừm, đặc biệt vào mùa hè thì nếu mà các bạn có thời gian thì chúng ta sẽ đến những cái khu vực chợ Đồng Xuân để ăn đêm, tức là bọn mình sẽ đi uống cà phê, đi chơi đâu đó ở quanh Hà Nội xong sau đó là, ừm, gần đêm thì à, đến đêm thì bọn mình sẽ về đó ăn uống rồi trở về nhà.
Wow, thư giãn quá ta. Ừm, ừm, ừ. Ừm.